Öyle mi? <laughs>
Evet şaşırdım. Çünkü, ha çok net görüyorum şu anda seni, hani, bu konuş konuş
Netim, ama emek de veriyorum. Yani, eee, şöyle, en ufak bir hatada, en ufak bir ya acaba da şey yapmıyorum, eee, hadi bitsin, çıksın hayatımdan demiyorum, yani, emek verme durumum çok önemli, bir de, bence bu noktada, sevmek çok kıymetli, herkesin belki, emm, eee, sınırları var bu konuda, ince çizgileri var. Benimki de saygı. O noktada kendime şunu soruyorum, diyorum ki: Yani, saygıyı yitirmek istemediğim bir noktada mıyım? Yani, çünkü, artık bitti mi, bende bu iş? Eee, belki bitmeye yakın, ama şans vermek istiyorum, eee, ama eğer böyle tamamen, duygu olarak da geri çekildiysem, eski hislerim yoksa, ve o noktada, bu, davranışlarıma yansıyacaksa, ve saygı konusu etkilenecekse, o zaman diyorum ki: Ya artık, eee, ben devam edemeyeceğim.
He he. Evet. Tabii ki de kesinlikle. Hı hı. Evet. He he. Çok güzel. He he. Evet. Çok güzel.
Eee, bu seninle, ya da, bir şeyle alakalı olmak zorunda değil yani. biri hatalı, biri suçlu, olmak zorunda değil. Yani, başlayan bitebilirde. Kolay mı? Tabii ki değil, yani, bunu, şimdi, böyle söylüyorum ama, tabii ki kolay değil, ama, eee, bence saygıyı yitirmek çok daha zor ve çok daha üzücü.
Hı hı. Evet, evet. Tabii ki. Kesinlikle. Ya, aslında, o kadar güzel noktalara değindin ki, hani, başlayan bitebilir de, çok güzel, ve saygıyı yitirmemek yani aslında, ikili ilişkilerde, bu illa ki ,çok yakın, özel ilişki değil. Çocuğundaki ilişkide bile, yani, saygıyı bitirmemek çok önemli. Hele özel ilişkilerde, aslında başlamak kadar bitirmenin de doğal olduğunu kabul ettiğimiz zaman, eee, ve o saygı çerçevesinde, "Evet ben seninle yapamıyorum." Eee, çünkü, dediğin gibi,"Sevgim, saygım bak azalıyor ve bu bize sorun yaratabilir." demeyi bildikten sonra aslında, eee, başlamak da, bitirmek de, dediğin gibi çok doğal şeyler.
Hı hı. Hı hı. Değil mi? Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Ya, evet, bir de, ben şey yapıyorum orada, kendimce, bazen de böyle, işi espriye vurup, şey ediyorum yani, bir kahvenin bir kırk yıl hatırı kalsın. Yüz yüz yüze bakabilelim, yani, yan yana gelince, selamlaşabilelim. Hani, iyiyken, kötü olmaya gerek yok, düşman olmak zorunda değiliz. Biten biter, yapacak bir şey yok, yani bu konuda.
Evet, değil mi? Çok, çok güzel dedin. Evet, evet. Çok güzel özetledin, yani, o kadar büyük olgunlukla bitebiliyor ki, <clears throat> bu senin için evet, evet, çok güzel bir konuşmaydı, çok teşekkür ederim
Hıh. Evet oluyor. Benim için de öyle, bu fırsat için çok, çok, teşekkür ediyorum. Umarım tekrar karşılaşırız, görüşmek üzere.
Umarım görüşürüz